Iya iya, heeh heeh, benar cuman nana makanan ringan ya bisa di apa, ya selain camilan lah ya, kayak gitu kan ya?
Gitu. Mhm, sebenernya cuma keju, atau sosis, kacang kayak gitu, gak kenyang loh Kak, <chuckles> dikasih gituan.
Mmm, oh iya iya. Terus kalau kena kena makanan camilan Indonesia kayak risol, lemper, gimana dong itu ay apa namanya, reaksi mereka itu, eee, orang-orang internasional itu?
Heeh. Pada suka pada suka suka Kak, pada suka, karena udah nungguin aku lagi ngangetin gitu di oven, itu s enggak tau kenapa ya tamu-tamu itu ya, teman-teman aku tuh senangnya berdiri tuh di dapur, kadang-kadang bener-bener ngalangin kerjaan aku gitu. Aku Lagi manasiin oven, nanti, eee, ngambil minuman, nah ini bedanya lagi Kak, kalau di aku, sebenarnya sih budaya aku bangganya makanannya ya, cara makanan itu makanan Indonesia gitu kan, dan aku berusaha dikombinasiin dengan apa yang biasanya ditumpeng gitu Kak, kayak misalkan, eee, tempe gitu kan, eee, terus kayak seperti, eee, ada kayak telor baladonya, sambel goreng kayak gitu Kak, perkedel gitu kan. Heeh, cuma perkedel mereka nggak gitu suka, jadi aku hapus begitu, udah yang bikin kesekian kali, aku nggak bikin perkedel lagi karena kebuang, sayang, Kak.
Oh, gitu ya? <laughs> Eee, oh. <laughs> Mhm. Iya, heeh. Iya, heeh. Enak itu. Mhm. Mmm mmm. Kenapa ya? Padahal kentang itu kan?
Nggak tau, mereka ngerasa aneh kali aku lihat di piring-piringnya itu loh. Ngambil, terus kok heeh, karena aku sakit sakit hatinya ya, ngambil itu suka banyak, jadinya kan kebuang, Kak.
<laughs> Nggak di anu? Heeh. Iya ya, waduh sayang. Terus akhirnya yang disukai model-model tempe malahan?
Tempe mereka makan, sambel goreng bisa sambel goreng mereka suka gitu. Aku bikin misalnya sambel goreng telur, gitu kan dib eh telor balado, masak telor balado. Sambel gorengnya itu biasanya udang gitu kan. Mereka makan terus dipakein pete, mereka juga masih suka, Kak.
Mhm. Mhm, ya ya. Oh ya? <laughs> Seru tuh, enak sih sebenarnya <chuckles> cuman baunya aja kan? <laughs>
Mhm, masih suka. Emang enak ya, biar aja entar, eee, ada aroma-aroma tertentu. <laughs> Ditandain rumah aku, ini berarti dari pulang dari rumah aku nih, gitu kan. <chuckles>
<laughs> Ada pete ya di sana? Sampai sana ya? <chuckles>
Ada cuma mahal, Kak. Petenya biasanya udah dikupas dimasukin ke freezer, biasa kita belinya tuh yang udah beku. Petenya, heeh. Frozen, iya, di-import ya.
Mmm. Oke yang frozen, model frozen food ya, oke. Mhm, nah gimana tuh apa namanya kan, eee, tanggapannya suka ya, pada banyak suka sampai ngantri-ngantri di dapur gitu. Nah itu memotivasi semakin memotivasi enggak atau misalnya ada yang, "Eh boleh dong ini aku dimasakin kalau ada acara." Ada yang kayak gitu enggak? <chuckles>

Mmm. Iya iya iya iya. Wah.
Ya, jadi bukan budaya mereka sebenarnya. Ya gitu. Jadi yah, bingung.
Iya. Tapi akhirnya mau ya akhirnya mau, terus karena, eee, mau eee, mau jugalah ya, karena enak ya, <chuckles> harusnya.
<chuckles> Ya mereka mungkin malu-malu juga terus, "Ah nggak usah, nggak papa," aku, "Ih, aku banyak, aku yang masih ih, banyak banget sayang daripada" maksudnya, eee, aku bilangnya nggak, eee, "Banyak banget," gitu kan. "Aku bagi gitu kan, eee, supaya kamu besok nggak usah masak loh," kan besok Sabtu, aku ngundangnya kan atau Jumat. Besoknya hari akhir pekan, "Enak, besok tuh kamu tuh, nggak usah masak," gitu kan. Seharian bisa paginya, aku ngasihnya kan cukup banyak itu, bisa pagi kamu sarapan itu, eee, atau siangnyalah ya. Pagi biasanya mereka makan roti, "Siang bisa makan itu, entar malamnya bisa makan juga. Kan enak tuh, libur sehari." Aku bilang gitu, akhirnya mau. Terus malah, kalau kesiniin berani minta malahan, Kak, "Eh" Heeh, "Boleh nggak aku minta risolesnya?" Aku masih ada biasanya kan, "Iya iya, boleh dong masa nggak boleh?" Gitu malah aku tambahin yang lain misalkan, eee, lempernya juga, atau pastel atau makanan panasnya kayak satenya, gitu. Mereka senanglah, jadi pulang-pulang tuh ya, bawa bungkusan dari rumah aku. <chuckles>
<chuckles> Heeh. Heeh. Iya. Betul, mhm. Heeh. Iya. Heeh. <laughs> Beda, gitu ya. <chuckles> Heeh. Heeh. Iya iya iya. <chuckles> Iya, itu juga salah satu budaya kan ya? Budaya makan, kemudian budaya bawa apa namanya ya, eee, apa sih kalau di Indonesia itu kayak orang habis hajatan kan, masih dikasih ini ya, eee, bekal gitu loh untuk dibawa pulang kan, gitu kan. Nah, ke mungkin kayak gitu ya, yang di sana mungkin nggak kenal karena kan kalau di Indonesia itu mengutamakan tamu banget kan, gitu ya. Nah, eee, oke apa namanya, eee, berarti Kakak ini fokusnya di makanan ya. Ada lain nggak sih, kalau selain di makanan gitu?
Heeh. Betul. Eee, iya selain di makanan biasanya apa ya, aku juga wariskan, eee Ada ya, Kak, ya. Tapi, aku coba sekarang kata-kata mulai dengan anak-anak juga sih, Kak.
Oke, iya. Jadi keluarga dulu, ya. Mhm. Iya iya iya iya, en apa namanya, eee, satu hal nih yang bikin Kakak tetap bangga, apa nih dengan warisan budaya Indonesia?
Dimulai misalnya tolong heeh, ya bener seperti itu sih. Eee, kebersamaan, Kak. Kekeluargaan. Kan, eee, kan orang Indonesia selalu hangat, undang orang makan ya, Kak. Kalau di sini kan nggak, Kak. Nggak janji, nggak ada perjanjian.
Oke. Iya. Iya. <chuckles> Nggak ada.
Kita lagi makan, tungguin atau nggak nanti balik lagi, kadi nggak tawarin makan, Kak.
Oh, gitu ya? Wah, buset. <laughs>
Mhm. <chuckles> Jadi kehangatannya budaya kita itu, aku tetep mau jaga.
Ya, oke terima kasih banyak ya untuk ceritanya. Semoga tetep apa konsisten untuk, eee, membagikan warisan budaya Indonesia di sana. Terima kasih, sampai jumpa lagi, Kak.
Terima kasih, Kak, sampai jumpa.

Supaya tetap hangat, kan. Kalau dari dapurnya kan memang udah panas, kan. Tapi supaya tetap hangat, eee, jadi ditaruhnya tuh di atas pemanas itu, Kak, gitu. Te piring pun dianggetin, gitu. Karena piring juga dianggetin, aku suka bingung, "Hah, gini banget," gitu, kan. <chuckles> Jadinya <chuckles> karena dari situ aku juga jadinya kan da-da tambah ini dong pengetahuan, gitu. Oh, kayak begitu aku perhatikan juga. Oh, makan selalu musti dianggetin, gitu, kan. Kayak a pasangan aku ya, makan enggak enggak dingin, gitu. Makan nasi, gitu, enggak dingin. Jadi ya udah, tumpengnya aku taruh, eee, kayak misalkan yang di perkawinan, gitu, Kak. Aku makin tambah keren, gitu, makin hari, gitu, aku beli, kalau ulang tahun, minta kadonya apa, minta hadiahnya, pemanas, Kak. Pemanas yang model kayak di catering, gitu loh, Kak.
Weh, lucu ya. <laughs> Mhm. Iya iya. Mhm. Iya iya. Oh gitu ya. <chuckles> Heeh, terus terus. <chuckles>
<chuckles> Makin canggih, heeh, itu tamu-tamu juga ketawa. Jadi kalau udah ngikutin aku itu kan berapa lama aku ngik begitu ya, setahun 3 kali aku masak untuk 50 orang. Biasanya sih y yang datang ya setengahnya ya, atau 30 orang lah, gitu kan. Ada sesekali pernah bener-bener 50, eee, orang datang, itu habis habis total. Aku agak nyeseknya, gini, "Ya ampun, aku masaknya musti lebih banyak lagi," Karena aku ngerasa, enggak enak kalau makanan tuh kurang, gitu loh, Kak, heeh, aku rasanya gitu. Kalau suami aku enggak, ya beda dia, gini, "Ya udah kalau habis ya habis, gitu, mau diapain lagi." Aku enggak, Kak. <chuckles>
Heeh. Oh. Heeh heeh. Iya iya. Kurang. Betul. <chuckles> Iya kita orang Indonesia apa, sama tamu itu kayaknya, eee, enggak menghormati ya kalau makanan tuh habis gitu kan. Nah, harusnya lebih-lebih. Mhm.
Malu, heeh, kayaknya gimana. Betul, kayak orang enggak niat, gitu loh, pelit apa gimana, gitu kan. Ngundang kok enggak cukup. Itu aku ada rasa gitu, "Aduh, enggak enak banget. Harusnya aku masak lebih banyak," kayak nyesek gitu kan, makanan habis. Iya, udah, enggak bisa diapa-apain, karena aku enggak menyangka juga bener-bener lima puluh-lima puluhnya itu dateng, gitu. Ya udahlah, pasang nggak yah, heeh. Enggak semuanya sih, makanya ada beberapa yang masih, eee, ada. Tapi yang yang favorit itu tuh habis semua. Nah, kayak itu, Kak, aku
Betul. Heeh heeh. Heeh. Datang, wah! Iya iya.
eee, balik lagi ke apa, warisan budaya cara aku, eee, menyuguhkan makanan di acara-acara seperti ya, itu ulang tahun, aku masaknya, eee, yang nasi kuningnya, rendang, eee, tapi rendangnya jangan dipikirkan seperti di restoran Padang ya, Kak, ya. Ini ala-ala aku ya, gitu ya. <laughs> Dengan bantuan bumbu di Indonesia itu kan banyak sekarang ini, ya gitu kan. Nah, tinggal tambah-tambahin apalah, gitu kan. Misalkan ape cengkehnya atau apa, gitu, aku masukin, gitu kan, heeh, rempah-rempahnya lah aku tambahin. Nah, itu, eee, udah rasanya itu sudah mendekati rasa-rasa yang di Indonesia lah, untuk menurut lid lidah aku. Daripada enggak ada, udah lumayan, dan beda dengan yang ada di restoran biasanya, gitu, heeh, jadi mereka seneng lah, Kak, langsung reaksinya, “Wah!”
Iya. <laughs> Oke. Betul, mhm. Heeh heeh. Heeh. Heeh. Betul betul. Mhm mhm.